結構してる方だとは思うんですけど、なんかその。検索、今グーグルで検索ても、一番上にやっぱ AI の回答が出てくるじゃないですか。で、そう。
うん。 あ、そうなんですよね。僕もそれちょっと、この前見てびっくりして。
<chuckles> そうですよね。なんか最近出るようになって。で、そこに答えが書いてあったりするんですけど。でも、なんかそれを読んで、なんか間違ってる時あるんですよ。なんか、情報が古かったりとか
はい。 うーん。 ああ、ね。 うん。
「なんか、そんな事言ってないよ、この人」みたいな事書いてたりとか。それからなんかうん。
ん、まあ、全面的に手放しには信じられないって感じですかね。
そうですね、なんで、うん、その通りで、やっぱ間違った情報を
うん。
うーん、が、多いなって、まだ思うので。
はいはい。
うん。自分で調べると思います、後で、大事な場合情報の場合は、うん。
ただ ああ、いいですね、それは。 うーん、僕もちょっと心配と言うか、気になってたのが、最後に僕が、例えば、その図書館とかで調べ物したのはいつだろうって、ちょっと考えちゃって
うん。 ああ、<chuckles> 図書館は
なんかね。な、あの、ドラマとか、映画とかで、よく見るじゃないですか、そう言うシーン。
うわい。 あんまりないかも。 うーん、うんうんうんうん。確かに。うーん。
やれ物をするならみたいな。 でも5年後位だったら、もう皆 AI に聞いてんのかな。5年もしないでしょうね、もう、なんだったら、早いもんで。
うーん。 そうですよね、なんか
うん。
うん、ん、ね、しないかうん、うん。
のう僕なんかも今はスマートフォンで AI 入ってたので、ん、全然使い方が分かんなかったんですけど、いっぱい、やこよ聞けて、あ、凄いポテンシャルを感じるって言うか。<scoffs>
はい。 はいはいはい。 <chuckles> はい。 あ、もう凄いポテンシャル感じます、私も。でうで、プライベートでもう一個使い方があって。あの、結構カウンセラーみたいな感じで使ってるんですよ、私は。
へえ。 うあい。 へえ、え、凄い。

あ、まあ、なんかいろいろこの AI ツールはこれに向いてるとかいろんなね、あのあの、あ、X の投稿とかよく見るんですけど、うーん、なんかあんまりかは感じてないですかね。あたしが使ったことあるのは、ChatGPT と、ま、主には ChatGPT が主で。あと、なんだっけ。えっと名前が忘れちゃった。えっと、うあ、Grok。Grok はね、くですよね。えっとあれだ、で、Claude、Claude かな。
あ、はい、ありますね。 うん。 はいはい。 うん。 ね、ん、ググロ Grok とかね、ねか、そんなんありませんでしたっけ、X ので。 はいはい。 まあ、それ、知らないやつですね。
なんか Claude っていうのは文章を書かせると、あの、文章が得意な AI なんですけど
うん。 はいはい。
はい。それはなんかちょっと副業で、えっと、なんかインスタでも投稿してみようかなみたいな時が1回あって、で、そん時はなんか Claude でこう「こういうインスタのコストにつけるキャプションを考えて」とか送ったら、ちょっと上手い感じに絵文字とかも使って、もうインスタのポストみたいな、あの、キャプションを考えてくれるので。で、そういうので、あの、Claude はよく使ってたと思います。はい。
うん。 あ、はいはい。 はい。 おお。 はいはい。 え、すごいですね、その、なんていうか、アドバイザーというか、ひし秘書みたいな使い方してるんですね。
うん。<laughs> ま、そうですね。ま、なんかいくつか出してもらって、「ここ直して」とか言って。はい、一緒に考えていくっていう感じかな。うん。
へえ。 うーん。 へえ、なんかすごい しん、新鮮な発想ですね。僕ちょっと AI ってあんまりちょっと明るくないんで、あの僕の中のイメージが
<chuckles> あ、そうなんですね。ま、私も全然ですけどね。はい。
いやいやいや、すごいですよ。っぱその、キャプションに使うなんていうのが僕ん中でまずない発想だったんで。
<chuckles> ああ。はいはいはいはい。
僕だと、やっぱその、僕の古い知識だと、ChatGPT って、なんその、質問したら答えてくれる。
うん。

うん。いやもう聞いてる話だともう完全にもう家庭教師とか、あの、として使ってるロールもありますし
あ。うん。そうですね。結構家庭教師できると思います。なんか自分が中学校時とかだったら、やっぱ、あの
すごいですよ。 え、へえ、え、すごい。 うんうん。
数学とかすごい苦手だったので、なんか今の子たちは、なんか数学でわからない問題があっても、なんか当時、昔は聞けなかったけど誰にも、ま、先生に聞くとかしかできないけど、なんかもうすぐにテクノロジーあるから、なんか聞いたらわかるだろうなと思ってめっちゃ賢くなるんじゃないかなと思いますね、なんか、かってる人たちは。
うん。 うんうんうん。 はいはい。 ああ。 けど、同時にちょっと怖くない？怖くないすか、若干、うん、その、依存というか。
うん、そう、うん、すいません。そうですよね。うんうんうん、確かに、確かに。 怖い、うん。
海外の大学とかで聞いた話だと、授業中 AI 禁止とか。
はい。 ああ、そうですよね。なんか禁止してる学校とか会社とかもありますよね。
そうですね、やっぱりその、自分の力でやりなさいっていう発想には、やっぱちょよくない印象が受けられるんでしょうね。
うーん。 うん。 確かに。うんうん。そうですね、なんか、ま、ふぁメール作成とかでもそうですけど、なんか使ってたら、なんか自分の、英語でメールを作成する能力はやっぱちょっと、下がってきてるとは思うんですよ、楽してる分。そうですね、依存して、うん。なんかやっぱ楽だから楽で早いから、あの、自分で考えるより。しかも、う間違いのない文章出してくれるから、なんか投げてるんですけど、でもなんか自分の英語力はこれこうやって下がっていくんだろうなみたいな、感じで。<chuckles> 確かに、ちょっと頭使わなくなってきてるかもしれないです。
うん、ううん。 若干依存というか、手放せなくなってます？ <chuckles> はいはい。 はい、はい、はい。 うーん。 うん、ふ、ううん。

そうですね、それは強みだとは思うんですけど、でもただ、やっぱ結構プライベートな情報を言ったりとか、ついしちゃうので、なんかその情報がやっぱ実はなんか、ね、あの、保存されてたりとか、まあ、するとは思うので。そうそうビッグデータとちて。なんかこれが今後勝手に使われるのではないかっていう、まあ、不安も同時にはあるんですけど。
うーん。 <chuckles> あ、ビッグデーっていうか、ね。<giggles> はいはい。 うーん。 ああ、ね。でも、すごいですね、そのその使い方一つで、やっぱその AI に無限の可能性を感じちゃいますよ。
はい。 うん。 うん、<chuckles> ほんとにすごいですよね。うん、う
ぼ 僕、なので、こう、ちょっと仕事柄、僕結構、その、時間が不定期だったりするというか、起きてる時間と寝てる時間が一定じゃないんで、あ、そうか、AI に相談するんだったら、完全にこっちの時間でやれるんだな。<chuckles>
はいはい。 ああ。 うーん。 そうですね、それは結構
なるほど、ちょっと、目から鱗だ、これ。<laughs> ありがとうございます。ちょっとすごいいいいいものを聞かせてもらった感じが。
便利。 <laughs> はい。 いえいえ。うん。でもあとは、まあ、単純な使い方としては、あの、なんか占いとかきなので、なんか占いとかしてくれるんですよ。<chuckles> なんか生まれたしとか、そうそうそう、なんか、あらゆる占いのを、かって私の性格か強みを出してか言うと
うん。 えっ！はいはい。<giggles> ええ、そんなこともできるんだ。 はい。